อยากจะให้คุณน่ะค่ะ ช่วยแชร์หน่อยว่า ถ้าจะจัดห้องเล็กนะคะให้ดูกว้างขึ้นเนี่ย จะทำยังไงดีอะคะ?
อา ก่อนอื่นเราจะต้องดู แพลน ของห้องก่อนเลยอะนะคะว่า เราเนี่ยมีความต้องการใช้ประโยชน์เหมือนแบบใช้ประโยชน์ยังไงจากในแต่ละมุม อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือถ้าสมมุติว่า มันเป็นห้องของเราเองเนาะที่แบบไม่ได้เช่าอยู่ อย่างเงี้ย มันก็จะมีความแบบตัดสินใจอะไรได้ง่ายมากกว่าตอน ที่เช่าอยู่อะค่ะ อืม อย่าง ตอน ค่ะ อย่างแบบยกตัวอย่างเนาะ เราเคยอยู่คอนโดมาก่อนน่ะค่ะ แล้วเรา ก็ เหมือนแบบ อ่า เป็นห้องที่เราอะซื้อเอาไว้ร่วมกันกับแฟนเนี่ยแหละค่ะ เราเนี่ยก็มีการวางแผนกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะ ว่า เฮ้ย ด้วย เนื่อง เนื่องจากเราเป็นผู้หญิง เยอะเนาะ ผู้หญิงเยอะในที่นี้ หมายถึงของเยอะอะค่ะ เออ เราก็จะมีความรู้สึกว่า เฮ้ย เราอะจะต้องมีห้องเก็บ หมายถึงไม่ใช่ห้อง ตู้เก็บของที่ค่อนข้างเยอะ เนาะ แล้วก็จะต้อง เป็น ตู้เก็บ ใช่ จะต้องเป็นตู้เก็บของที่มีบานปิดเท่านั้นน่ะ จะได้เหมือนแบบว่าซ่อนความรกของเราเอาไว้เนี่ยล่ะค่ะ
อืม อืม ค่ะ โอ้โฮ แน่นอน โอ้ แน่นอน เลยค่ะ อือฮึ ค่ะ นั่งลง อา โอ้ เข้าใจค่ะ